Sebenarnya aku ada, jadi, aku kan udah, eee, gimana ya, aku tuh udah 3 tahun pengalaman buat latihan beban kan. Cuman di tahun kenapa?
Heeh. Wah, keren keren. Keren keren. <chuckles> Konsisten, keren. <chuckles>
Iya makasih makasih. Iya, tapi di tahun terakhir tahun 2024 itu aku udah nggak latihan, agak jaranglah gitu. Karena ada banyak kesibukan sih gitu. Kalo, Kakak, kan karena ini ya lagi liburan ke Indonesia ya. Kalo aku karena sibuk aja, sibuk ada kuliah dan juga ada kerja juga jadinya kan eee, iya, pas itu juga kayak nggak ada motivasi buat ngelanjutin, eee, olahraga gitu. Jadi akhirnya aku tinggalin, nggak aku lakuin sama sekali. Nah, aku baru mulai lagi
Heeh. Kenapa tuh, Mas? Oh, oke. Iya iya betul. Oh. Oh, sama sekali nggak ada olahraga?
Iya.
Jadi Mas, sama sekali nggak ada olahraga i eee, walaupun kayak jalan santai, ka jalan kaki nggak ada juga? Oh, benar-benar sibuk ya.
Iya, enggak ada aku. Kayak bener-bener iya, paling kadang-kadang kayak nyoba seminggu sekali atau 2 minggu sekali, jadi kan bener-bener jarang banget, gitu.
Iya, betul.
Iya, jadi akhirnya ya gitulah enggak enggak konsisten lagi dan aku baru mulai latihan lagi dari bulan Maret tahun ini.
Oh, oke.
Iya, dan itu juga pas awal-awal itu bener-bener males banget sama kayak, Kakak, gitu sih. Kayak tadi kan, a eee, pagi-pagi mungkin udah bangun, udah pake alarm buat jam olahraga gitu kan. Tapi karena lihat HP, eee, scrolling sosial media, Instagram, TikTok jadinya kan malah kedis kedistraksi gitu.
<laughs> Iya, bener. Iya. Benar benar benar. <chuckles> Sama berarti ya?
Iya. Iya, sama kayak, Kakak, sih. Tapi ya alhamdulillah, eee, intinya sih aku pas awal-awal akhirnya kayak enggak terlalu intens latihannya, kayak yang penting aku lakuin aja gitu walaupun cuman bentaran kayak 20 menit atau 30 menit, yang penting aku lakuin, aku jadiin rutin dulu. Nah terus di minggu-minggu berikutnya aku jadi rutin lagi gitu.
<chuckles> Heeh. Oke oke. Oh, berarti ini ya, Mas ya, Mas bangun, eee, komitmen untuk konsistennya ya. Oke, yang penting heeh, dateng aja tiap hari gitu, walaupun maksudnya belum pake target le 1 jam atau ada gerakan yang lebih gitu ya. Bener bener bener.
Iya. Dikasia dulu, gitu. Iya. Iya, kayak yang penting aku latihan aja dulu gitu, walaupun nggak ada programnya atau gimana latihan dulu aja, terus habis kira-kira sebulan gitu, nah aku udah kayak mulai bisa serius, gitu.
Diniatin ya? Heeh. Oke, nas berarti selama sat heeh?
Iya, karena biasanya

Boleh boleh kita bahas apa nih?
Eee, mungkin aku mau nanya nih, Kak, kira-kira bagaimana cara untuk memotivasi diri agar tetap aktif bergerak?
Nah, ini susah-susah gampang ya. <laughs>
<laughs>
Pernah alamin juga gak sih, Mas? <chuckles> Eee
Iya, kadang juga ngalamin sih, kadang males kadang gimana gitu. <laughs>
Iya, niatnya ada gitu ya, tapi usahanya kurang <laughs> niat. <laughs> Iya, kadang kan, eee, karena kesibukan gitu ya, tapi memang sih kalau mau memotivasi diri itu mungkin setiap orang untuk bergerak itu beda-beda ya, tapi kalau saya sendiri bagaimana saya memotivasi diri itu agar tetap tetap aktif bergerak supaya saya sehat, gitu.
Iya. Usahanya gak ada, <laughs> heeh. Mhm. Iya. Heeh? Iya, beda-beda. Mhm. Heeh.

Tapi karena handphone ini, <chuckles> jadinya tuh tersisa waktu bisa 40 menit gitu loh, jadinya, eee, apa, besoknya itu jadi kayak, apa ya, bisa kayak, tanpa kita sadari kita tuh kayak ngizinin diri, "Ya udah sih, gak papa gak papa gak papa," maksudnya tidak sesuai target 1 jam gitu, lama-lama jadinya kan kayak males ya, bener tuh kayak kata Mas tadi, harusnya kebiasaan yang baik tuh, ya dikembangin terus gitu kan.
<laughs> Heeh. Iya. Iya. Mhm. Iya betul, karena kalau kita tunda terus entar kan mungkin nanti kita ada ini kan mungkin ada kayak kegiatan lain jadi waktu yang kita alokasikan buat, olahraga, malah gak dilakuin gitu kan karena, hal yang hal yang lain itu udah udah bakal kita lakuin gitu.
Mhm. Iya betul. Iya betul betul, kayak, eee, saya tuh ngikutin ya waktu itu, eee, aduh lupa nih siapa yang ngomong ya, Ade Rai kali ya yang kebiasaan membangun kebiasaan 21 hari itu loh Mas, nah, saya coba nih dalam 21 hari saya harus olahraga pagi maksudnya, eee, paling, bentar lah gitu cuma 20 menit gitu pokoknya harus, latihan gitu, eh, benar loh setiap hari itu jadinya bangun gitu ya, eee, olahraga jadi rutin, jadinya itu perasaan saya itu selalu, segar, terus, eee, situasi hatinya, perasaan hatinya tuh beda gitu nggak gampang kalau ini bilangnya moody gitu, tapi ini stabil gitu, maksudnya karena selalu bersemangat, heeh, nah waktu itu liburan dong, dan liburnya ke Indonesia. <chuckles>
Iya. Mhm. Ade Rai, oh, iya. Heeh. <laughs> Iya. Mhm. Heeh. Mhm. Oh. Iya paham paham. Iya. Nah terus? <chuckles>
Di sana kan, gak keluar aja udah keringatan ya apalagi, eee, keluar rumah. Iya, itu cuman jalan dikit, rencananya mau olahraga nih ya wah, parah parahnya saya minta ampun bagi saya ya maksudnya, keringatan langsung habis padahal belum olahraga, nah itu kan, kendor ya kalau liburan.
Iya panas, <laughs> iya. Mhm. Iya. <laughs>

Oh, oke.
Karena kalau, eee, saya sehat berarti kan banyak hal yang bisa saya kerjakan dengan lebih baik ya, itu menurut saya loh. Mhm, dan kalau dari pagi misalnya kita udah males gerak gitu kan
Iya? Iya, betul. Heeh. Heeh.
eee, kerasa nggak sih Mas, suasana hati itu sepanjang hari itu juga jadinya kayak males-malesan gitu kan? Kayak nggak ada motivasi gitu loh jadinya.
Heeh? Iya sih kayak males-males, iya iya.
Terus, eee, kayak mau olahraga, misalnya kan. Pasti ini toh, jadinya, kalau kitanya udah males
Mmm. Mhm. Iya.
eee, olahraganya itu cuman jadi kayak di angan-angan aja gitu, atau gerak apa gitu yang ringan selama 15 menit misalnya, di angan-angan aja. Kalau Mas, sendiri gimana, pengalamannya?
<chuckles> Iya. Kayak nggak diseriusin, gitu ya? Kalau aku sih, mmm, aku sebenarnya juga ini kan, memang ada kayak, e hobi nge-gym gitu, hobi latihan di tempat fitnes dan sebagainya. Jadi, kalau aku emang udah terbiasa kan, tapi pas awal-awal mulai iya, kayak susah buat, eee, maksain diri gitu, kadang harus maksain diri buat ke gym-nya kan, karena baru mulai. Tapi sih biasanya kalo udah dilakuin secara rutin ya, itu bakal, apa ya, jadi suatu hal yang tidak terlepas dari kehidupan gitu. Kalau misalnya udah mungkin iya, jadi kebiasaan, iya benar-benar. Udah jadi hobi yang melekat gitu, mungkin abis 2 bulan atau 3 bulan, itu udah bakal kalau nggak, e latihan, kalau nggak olahraga, rasanya kayak ada yang kurang gitu. Kalau aku sih gitu perasaannya. <chuckles>
Kenapa? Oh, oke. Heeh. <laughs> Benar benar. Iya. Baik. Jadi kebiasaan gitu ya, Mas, ya? Oke. Iya, benar-benar. Benar benar, aku juga gitu sih ngerasain, benar. Walaupun motivasinya kurang gitu kan ya maksudnya, niatnya itu kadang, paling parah tuh kalau pagi nih bangun, sudah alarmnya udah bunyi untuk olahraga. Tapi keterusan scrolling handphone-nya karena liat notifikasi gitu kan. Itu tuh benar-benar, aduh ngerusak banget deh. <laughs>
Iya. Heeh. Iya. Heeh. <laughs> Iya. Iya, terdistraksi gitu ya, se dengan HP-nya dengan sosmed ya? Heeh.
Iya, betul. Betul betul.
Sama sih Kak, aku juga gitu kadang. <chuckles>
Jadi heeh? Oh, gitu ya? Sama berarti ya? <chuckles>
Iya. <chuckles> Iya, sama juga.
Heeh, kadang tuh ya kita udah planning kan, contoh olahraga misalnya 1 jam nih
Mhm. Iya.

Iya.
Pulang pulang-pulang itu, saya tuh rasa badan saya itu kayak sakit-sakit gitu loh, Mas, kayak pegal-pegal gitu.
Oh.
Jadi, saya minta di di badan semua nih, aneh deh. Heeh, terus minta diurut. Nah, setelah diurut enak, ya, tapi, kok, aneh pegal-pegalnya. Eh, olahraga lagi, nih, mulai lagi, ih, hilang dong, kan saya kayak ah iya saya kayak ini, loh, kayak berpikir, eee, apa berlebihan gitu, ya. Karena teman saya ada yang pernah ngomong, kalau dia enggak olahraga badannya tuh sakit-sakit, gitu, pegal-pegal. Nah, setelah saya alami saya kayak, "Oh, oke ini rupanya, ya," saya alami saat saya olahraga, apalagi kayak angkat-angkat berat gitu kan ototnya itu yang tadinya klemer-klemer di Indonesia, nih, <chuckles> sekarang mulai lagi dibangun, gitu. Itu ada perasaan yang berbeda, pasti pasti Mas, paham, kan, karena Mas, sudah rutin tuh olahraga, pasti udah mengerti gitu yang saya maksud. Heeh, itu benar-benar terasa, kalau Mas, gimana? Ada enggak pengalamannya tuh, misalnya liburan jadinya, eee, tidak olahraga atau ini selalu termotivasi tetap aktif bergerak dan olahraga?
Pegel di kakinya, ya? Oh, di badan semuanya? Oh. Iya, pastinya. Oh. Iya? Malah hilang ya. <chuckles> Iya. Iya. Mhm. Iya. <chuckles> Heeh. Iya. <chuckles> Enggak ngerti juga saya. Iya. Mhm. Heeh.